Viele sagen ja immer, dass man unbedingt reisen soll, um halt irgendwie Erfahrungen zu sammeln und auch, äh, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Kannst du vielleicht mal 'n bisschen darauf eingehen, was so deine ungewöhnlichste Begegnung auf Reisen war?
Hm, ja klar. Also, ich glaube, man muss vielleicht so 'n bisschen unterscheiden zwischen irgendwie so Begegnungen im Sinne von, ob man 'ner Person begegnet ist, in 'nem Gegenstand oder auch so 'ner bestimmten Situation. Aber ja, je nachdem, was du gerne hören möchtest, kann ich dir auf jeden Fall 'n paar verschiedene Sachen äh, also, auch teilweise sehr skurrile Sachen irgendwie erzählen, wenn du möchtest.
Mhm. Also, ich sehe, da ist auf jeden Fall schon, äh, viel also, v verschiedene Erfahrungen. Wir können ja einfach mal ganz einfach erst mal mit Personen vielleicht einsteigen. Also, hast du auf irgend 'ner Reise mal mit 'ner Person zu tun gehabt? Vielleicht war es 'n Local oder vielleicht auch jemand, der mit dir gereist ist, der irgendwie, na ja, 'n bisschen anders war, sage ich mal. <chuckles>
Ja, ja. Das war 2000 boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 19 zur Landtagswahl und es war Sommer, ähm, und es also, in Thüringen und, ähm, das war so, dass wir dann in Erfurt, äh, halt ja einfach also, ich habe da 'nen Kumpel kennengelernt und mit dem sind wir dann, ähm war das 2019? Ja, doch, ich glaube schon. Ähm. Und mit dem sind wir, äh, dann halt so 'n bisschen durch die Erfurter Innenstadt gelaufen und dann stand da plötzlich so 'n Mann in orange gekleidet und der hatte also, sah halt indischer Abstammung aus und hatte halt auch so 'n Turban auf. Und wir haben uns schon gewundert: „Hä, wer wer wer ist das?“ Und na ja, es stellte sich heraus, äh, dass das, äh, quasi der ich sage mal Anführer der Kopf, äh, von so 'ner Kleinpartei gewesen ist. Und
Mhm. Mhm. Okay. Okay. <chuckles>
das war ich ja, ich irgendwie total skurril, also, dass der da so stand und in den Farben angezogen. Und, äh, da ja, ich weiß nicht, ich habe auch so gefragt: „Hey, kann man da Bilder machen und so?“ Und, ja, das ging dann auch und, ähm ich weiß, ich fand das halt total irgendwie so komisch irgendwie.
Mhm. Und was was genau hat für dich diese die Situation so komisch gemacht?
Hm, ich glaube wirklich das Aussehen. Also jetzt, äh, n nicht, äh nicht, dass er irgendwie indische Herkunft ist oder so was, das nicht. Aber, ähm, schon dieses, ähm dass da dass die Farben so extre also das war wirklich so 'n Knallorange. Und dann halt eher so dieses traditionelle Aussehen auch und das war ja keine indische Partei oder so was oder 'ne Partei also Kleinstpartei, wo man irgendwie diesen Bezug so hergestellt hätte eigentlich. Und, äh, dann stand er da aber und wie halt also so so halb am Yoga machen auch und, ähm, ja, in dieser traditionellen Kleidung auch. Und, äh, ich glaube, das war irgendwie so dieses weil das gar nicht ins Stadtbild gepasst hat. Weil um uns herum standen halt so diese Standardparteien, sage ich mal. Und ja. <chuckles>
Okay. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Okay, also ich würde sa also das zusammenfassend irgendwie so beschreiben, es war einfach irgendwie 'n Mix aus allem. Also das, äh die Farben plus, ich sage mal, irgendwie die verschiedenen doch irgend Kultur also das kult kulturelle Aussehen plus dann irgendwie dann mitten in der Stadt, wahrscheinlich zu 'nem irgendwie sehr unerwarteten Zeitpunkt, hat irgendwie alles dazu geführt, dass das einfach ungewöhnlich aussah. Okay. <chuckles>
Dann kam Mhm. Ja, genau. Und, ähm, 'ne andere Geschichte also das das hat aber mit der 1. jetzt gar nichts zu tun. Äh, das war 'n paar Jahre später, das war t aber auch auf meiner 1. Reise nach Ohio, und zwar waren wir da auf 'ner Farm. Und auf dieser Farm waren halt die Amish-Leute und na ja, dann hat halt irgendwann mein Partner angefangen haben, äh, halt mit diesem Mann, der uns da so durchgeguidet hat, zu sprechen. Und ich weiß gar nicht mehr, warum, aber aus irgendeinem Grund konnte der halt einfach Deutsch. Und dann, wir waren einfach in Ohio, irgendwo im nirgendwo <chuckles> und da da habe ich mit 'ner Person Deutsch gesprochen. Und das war halt richtig richtig lustig irgendwie und auch total unerwartet.
Ja. Ja ja ja. Ah. Mhm, aber war's so, dass er auch dann sehr gutes Deutsch konnte oder war das dann doch wieder irgendwie mit Akzent?
Ne, es war schon mit Akzent, ähm, aber das war also, der war ja auch noch nie in Deutschland, oder so, aber das war so 'n alter Mann und, ähm, man hat schon gemerkt, dass so 'n paar Wörter also, es war so eher so altes Deutsch tatsächlich. Also, ja, weil natürlich neuere Einflüsse sind denen ja nicht bekannt, also, die kennen jetzt nicht irgendwie die ganzen Anglizismen oder so was und, ähm, dann haben die, ja, so 'ne ich weiß nicht, so 'ne Sprache ausm 19. Jahrhundert oder so, glaube ich, eher
Ah, okay, mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ah okay, also, eher so wirklich so älteres Deutsch, okay.
äh, ne, die jetzt 'n zwanzigst Ja, ja, 19. Jahrhundert 20. Jahrhundert, irgendwie so alle anfangen. Irgendwie so was, ja.
Mhm. Ga gab's da noch irgendwie, sage ich mal, so 'n bisschen Kommunikationsschwierigkeiten? Weil, äh, i ich meine, die Sprache ist ja gleich, 'ne? Im Endeffekt war's Deutsch, aber, na ja, vielleicht wurden hat er Wörter verw verwendet, die ihr gar nicht kanntet, obwohl ihr ja eigentlich die deutschen locals seid. War da war da auch so 'n Fall irgendwie?
Ähm. Ne, eigentlich nicht. Also, wir haben uns auch nur ganz kurz unterhalten. Also, eigentlich haben wir uns da so 'n bisschen ausgetauscht, so, und da war jetzt nichts dabei, wo wir irgendwie die Wörter also, wo er nicht sagen konnte. Also, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil wir halt einfach nicht so nicht so viel gesprochen haben. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie mehr über so Tierarten oder so was zum Beispiel gesprochen hätte, dann wären, glaube ich, schon diese Unterschiede auch klar geworden.
Okay. Mhm. Ja. Mhm. Und, aber hast du s ansonsten nicht viel noch mit ihm dann irgendwie gesprochen und, äh, eigentlich war dann t
Ne, ne, das war ja, genau. Also, das war nämlich nur nur so äh, das war so 'ne Art, ähm, ja, wie soll man das sagen? So, ähm, Wagenritt, äh, quasi. Also, ne, es ist nicht der richtige Überset also, es ist wie ja, also, wir saßen auf so 'nem Wagen, der von 'nem Pferd gezogen wurde. Und er war sozusagen der, der dann die Pferde gesteuert hat und
also okay. Ah, okay. Mhm.
ähm, und so 'n bisschen das erzählt hat. Aber, ja, also, da da war jetzt nicht so die Möglichkeit, dann irgendwie im Nachhinein noch mit der Person zu sprechen oder so.
Okay. Mhm. Ja, das ist ja d also, eigentlich doch dann auch über die ganze Gesamtsituation, die irgendwie so 'n bisschen, würde ich sagen, eigentlich schon fast als ungewöhnlich gilt. Also, ich meine, dass man mit jemandem sp spricht, der in 'nem anderen Land äh, so sogar Kontinent ja eigentlich, ähm, dieselbe Sprache spricht, also Deutsch. Und dann auch noch in so 'nem Amish-Viertel, sage ich mal, wo, äh, man dann irgendwie auch anstatt mit dem Auto halt dann irgendwie auf so 'nem Wagen sitzt. Ich glaube, das würden auch viele wahrscheinlich irgendwie, äh, ziemlich komisch finden, auf jeden Fall. <sniffs>
Mhm. Ja, ja genau. <snorts>
Und, ähm, ja, was wir auch mal vielleicht besprechen könnten, wäre ich meine, was ja auch öfter passiert ist, ist, wenn man reist, dass man ja versch schiedene Orte sieht und auch ich meine, ne, verschiedene Länder haben ja irgendwie verschiedene Kulturen und irgendwie auch verschiedene Baustile und so was. Hast du auf Reisen schon irgendwie auch, na ja, Gegenstände oder Gebäude oder andere Sachen gesehen, die irgendwie vielleicht auch so optisch einfach für dich als ungewöhnlich irgendwie aussahen?
Ja, <chuckles> auf jeden Fall. Also, was ich halt, ähm, interessant oder, was heißt interessant fand, aber, ähm wie soll ich das sagen? Also, äh, ich glaube, der kurioseste Fall war tatsächlich, das war auch in Erfurt, da gab's da mal so 'nen, ähm, Flohmarkt, und dann gab's da zum Beispiel ganz viele DDR-Sachen und so was, äh, ironischerweise teilweise halt auch in Bananenkartons eingepackt. Ähm. <laughs> Und, ähm, na ja, und dann gab's immer noch 'n paar Sachen, ähm, ja, vor der DDR-Zeit, aka halt der Nazizeit und, äh, da war das schon echt heftig, also, dass da einfach so Sachen verkauft worden sind. Also
Mhm. <chuckles> Ja. Mhm.
ähm. Klar ist dann die Frage, ob die Leute das halt auch wissen, was sie da jetzt gerade verkaufen oder ob die sich einfach denken: „Okay, das gehörte jetzt irgendwie meinen Großeltern, meinen Eltern, und ich will den Rümpel, also, äh, den das Gerümpel einfach nur aus vom Keller loswerden oder so.“, aber das war schon, also, dass da 2 Stand halt so äh, der NS-Adler sozusagen halt verkauft wurde, also, so ’n halt so äh, so ’ne Art Betonding, dann halt ’ne Hitlerbüste auch, ähm, und, also, das gibt's so, und, ach, dann halt ganz viele Hakenkreuzdinge, also, so Abzeichen, Embleme, äh, Fahnen teilweise auch. Also, ich weiß nicht, ich dachte wirklich kurz: „Ich bin irgendwie hier in 'nem NS-Museum.“, <chuckles> weil, ja und auch Bücher und so was alles. Und das muss ich echt sagen, das fand ich schon echt heftig und, ähm, das war auch so, dass ich halt dass am nächsten Tag habe ich halt das auch dem ähm, der Polizei gemeldet und die Polizei hat mich dann weitergeschickt an ich glaube, das war sogar der Verfassungs ne, nicht der Verfassungsschutz, aber da gab's noch so ’ne andere Instanz, ähm, die sich darum kümmern und, äh, das ha also wir haben das auf jeden Fall auch gemeldet gehabt, dass da halt so was verkauft wird, weil das halt alles natürlich auch nicht ganz, ähm, legal ist teilweise. Also, du darfst nicht mit Hakenkreuzen halden handeln, ne? Also, das ist <chuckles> ist jetzt nicht so cool irgendwie.
Ja. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Klar, ja. Ja. Ja, ich muss mir auch gerade vorstellen ich meine, Erfurt ist jetzt natürlich jetzt nicht die Stadt Deutschlands, wo jetzt die meisten Touristen hingehen, sage ich mal, aber trotzdem im Falle, das halt ’n Touristen aus’m Ausland kommen, glaube ich, ist es auch für so jemanden irgendwie sehr unangenehm, würde ich schon wahrscheinlich sagen, wenn man halt da irgendwie auf so ’n Flohmarkt geht und dann halt irgendwie so NS-Artikel findet, Slash, sogar kaufen kann. Ich glaube, also, wirklich auch für viele könnte das irgendwie auch irgendwie sehr negativ, äh, aufstoßen.
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, man muss auch dazu sagen, es waren jetzt keine Fanartikel, also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie T-Shirts oder so was, ne aber das sind schon historische Artefakte und klar, es ist irgendwo auch interessant, die mal gesehen zu haben und so, aber ich verstehe auch Leute, wenn die halt sagen: „Ey, das geht gar nicht und ich will hier eigentlich nur auf'm Nachtflohmarkt und, äh, einfach nur halt 'n bisschen halt stöbern und schauen und so.“ Und ich glaube, es ist auch noch mal was anderes, ob man jetzt halt DDR Sachen kauft oder verkauft oder halt auch NS-Sachen. Also
Ja, ja, klar. Mhm. Ne. Ja.
wo es da auch nicht auch drauf ankommt.
Ne, klar, also, da kann ich nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall ich schon sehr ungewöhnlich auf jeden Fall, vor allem, äh, das so im öffentlichen Raum einfach so zu finden. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall schon Personen besprochen. Wir haben über, ähm ja, Gegenstände würde ich es aber betiteln, irgendwie jetzt als Oberbegriff. Hast du dann aber auch vielleicht irgendwie auf Reisen schon so Erfahrungen gemacht, wie jetzt zum Beispiel auch Gerüche oder auch Geräusche, wo du irgendwie das vielleicht aus deiner Heimat so nicht kanntest und dass das für dich irgendwie als ungewöhnlich a irgendwie aufgenommen wurde, während es für Locals oder vielleicht al also, Leute, die halt einfach dort leben, einfach als ganz normal angesehen wurde.
Ja. Mhm. Ne, tat tatsächlich gar nicht. Also, ich glaube, Gerüche nicht wirklich und in ich meine, gut in den USA also, ich bin froh, ich habe jetzt noch keine Schüsse oder so was gehört. Ich glaube, das ist vielleicht so 'n Geräusch, was dann in der Zukunft vielleicht irgendwann mal gehört wird, was ich so jetzt nicht unbedingt kenne, zum Glück. <chuckles> Ähm, und, ähm, ja aber ich glaube ansonsten, eigentlich ist vieles doch sehr ähnlich gewesen bisher da, wo ich halt gewesen bin.
Okay. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Also, selbst jetzt irgendwie wenn man jetzt irgendwie Deutschland und ich meine, du du hast ja jetzt grade die USA angesprochen, da ist dir jetzt nix irgendwie groß aufgefallen, jetzt irgendwie an Personen, Gerüchen oder gro äh, oder Ähnlichem, wo du gesagt hast: „Okay, das ist wirklich ganz anders als aus meiner Heimat Deutschland,“ wo du ja höchstwahrscheinlich aufgewachsen bist?
Hm. Ne, das nicht. Also, i ich weiß nicht, vielleicht denkst du auch gerade an irgendwas Bestimmtes. <chuckles> Dann kannst du mir das gerne sagen, vielleicht, äh, fällt mir das dann noch ein.
Hm. Ja, also, äh, aus anderen Gesprächen zum Beispiel habe ich auch schon so 'n bisschen rausgenommen, dass Leute meinten, wenn also, jetzt nicht USA, aber wenn jetzt irgendwie 'ne, nach Indien, Thailand oder so was gegangen sind, dass da wenn man auf so 'nen Markt geht zum Beispiel, dass immer sehr spezielle Gerüche sind, weil man zum Beispiel Gewürze sehr stark wahrnimmt oder so was halt. Und ich meine, das ist ja schon sehr besonders dann für das Land, weil die Chance, dass du jetzt irgendwie in Deutschland auch so 'nen Markt triffst, wo wo man so was nahe wahrnimmt, das ist ja was ganz anderes, weil du's halt einfach im Supermarkt wahrscheinlich kaufst. Und das macht ja dann irgendwie dann doch irgendwie manche Länder dann irgendwie besonders.
Mhm. Ah ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich glaube, bei Indien oder, also, diesen, ähm, asiatischen Ländern, also, gerade auf den Märkten, ich glaube schon, dass die auch so einzigartige Gerüche haben, aber, ja, ich also, ich glaube, in den USA also, jetzt nicht, dass wir da bisher gewesen sind. Also, weil, wir waren nur auf so 'nem was heißt mexikanischen Flohmarkt, aber eher so lateinamerikanischen Flohmarkt, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie anders gerochen hat oder so, als jetzt irgendwie, ähm, ja ne, leider habe ich das noch nicht. Also, was was mir halt aufgefallen sind, sind so 'n paar Gegenstände auch natürlich, die halt in den USA auch einzigartig sind oder die man halt so auch in Deutschland nicht findet, aber jetzt, äh, keine Gerüche oder so, leider.
Mhm. Ja. Mhm. Ah, okay. Mhm, was was wären denn diese Gegenstände?
Ähm, ich glaube einfach zum Beispiel Waffen, also, das halt irgendwie du kannst zu Walmart gehen und da, äh, einfach halt, äh, ja, ne? Und ich glaube, das andere ist aber auch so, hm, teilweise halt Zeugs aus dem Kolonialismus. Also, dass dass man halt auch da dann sagt, okay, ähm, irgendwie, man findet dann, äh, so ganz komische absurde Figuren teilweise auch oder Abbildungen und, ähm, i ich ich weiß nicht, das finde ich halt dann auch irgendwie so 'n bisschen, ja, schwierig auf jeden Fall.
<chuckles> Ja. Mhm. Ja, du hast ja auch grade also das mit dem Walmart angesprochen, was ich irgendwie grade interessant oder auch irgendwo lustig finde. Ähm, w was was für 'n Gefühl hast du, wenn du das so siehst? Sagst du irgendwie, du findest es einfach nur lustig, das zu sehen, dass man das einfach so kaufen kann? Sagst du: „Das ist irgendwie auch schon fast 'n bisschen erschreckend, dass man dann doch so leicht auch einfach an eine Waffe kommen kann"? Was ist was hast du da so für 'n Gefühl dabei?
Hm, ich glaube, für mich ist es aktuell eher noch ungewöhnlich, also, weil ich meine, du kannst jetzt nicht also ich kann jetzt nicht einfach da hingehen und mir 'ne Waffe holen. <chuckles> Also, so einfach ist es jetzt nicht. Ähm, und ich denke mir auch, dass die Leute, die sich halt 'ne Waffe besorgen wollen also, in Deutschland zum Beispiel gibt's auch viel mehr Waffenbesitzer, als ich so gedacht habe. Also deswegen, ähm, ja aber vielleicht ändert sich das auch noch mal. Also, wenn man dann wirklich vor Ort ist und auch wirklich dann diesen Zugriff halt auch wirklich spüren kann.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall danke für das Teilen deiner Erfahrung.